そうですね。ま、おそらく、その、ま、ほんとに言語化して、ま、言葉にするっていうのも、ま、一番近くに耳があるっていうのは、こう、自分自身だから、それが、ま、ほんとにこう、ま、ほんとに何て言うのかな、あの、松果体とか視床下部とかに行って、で、あの、ま、何て言うのかな、ほんとにこう、自分自身の脳のコアな部分に残りやすいとかっていう研究も、ま、見たことあるんですけど、その、ま、書くっていうことも、ま、すごくまた違った、あの、脳の部位とかに、こう、ま、作用するっていうのがあるのかもしれないですね。
うーん。ん。 うんうんうん。 うん。 うんうん。 うん、うん、うん。 うん。 うーん、うんうん。 うん、うん。 あああ。 ええ。 うん、なるほど。そういうことなんですね。で、ま、実際にその、初めにするその頭で感謝を思い浮かべる、またはこのポジティブ思考を、あの、常に考えるみたいなことは、あの、今でも実践されてらっしゃるんですよね。
はい。 うん、うん。 はい。 あ、そうですね。それをなかなかこう、なんかこう言語化っていうか、それを記述するっていう、あの、行為が習慣化できてないってとこですね。はい。
うん。うん。 うん。 ところまでもうん、できないんですよね。でも考えることは、してることはしている。
そうですね。割とその、自分の頭ん中では、あの、考えたりはしてますね。
です。うん、ただうんうん。 うん。 うんうんうん、そうなんですね。でもそれをわざわざ書き留めるまではいかないってことなんですよね。
うん。 はい、そうですね。うんうん。
ああ、うんうんうん。そうですね。先ほどおっしゃってましたもんね。その、あんまりそのものを書いたりするっていうその、習慣がないみたいなことをおっしゃってましたよね。うんうん。でも確かに最近はそうですよね、このスマートフォンとかね、あの、すると、全てね、電話にこうやってね、あの、タイプしたりしますものね。
はい。うん。 はい。 うんうん。